ครับ มีเรื่องมา เอ่อ ปรึกษา แล้วก็มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอะครับ พอดีตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะครับ พอดีอาจจะต้องแบบเดินทางไกลนะครับผม แบบก็ต้องย้ายจังหวัดเวลาไปทำงานนะครับ แต่มันจะเป็นการแบบ เอ่อ ไม่ได้ย้ายถาวรนะครับ เอ่อ ไปทีหนึ่ง ก็เป็น 1-2 อาทิตย์บ้าง แล้วแต่นะครับผม ก็เลยแบบว่า เอ่อ อยากจะมาขอคำแนะนำในการแบบว่าต้องปรับตัวในสถานที่แบบ อา ใหม่ ๆ จังหวัดใหม่ ๆ เมืองใหม่ ๆ นะครับผม ซึ่ง เอ่อ ก็ปกติก็จะ ผมก็อยู่ในโซนกรุงเทพเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องไปทางต่างจังหวัดนะครับ เลย เอ่อ มาขอคำแนะนำหน่อยครับตรงนี้
ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ โอเค อา เดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ว่าปกติไปเนี่ย เราไปคนเดียว หรือว่าไปกับเพื่อนร่วมงานเหรอครับ?
ครับ ก็คือ เอ่อ ด้วย ด้วยงานของผมนะครับ อันนี้ก็คือเป็น เป็น เหมือนเป็น เป็นเซลล์นะครับ ก็คือ เวลาไปก็คือไปคนเดียวเลย แล้วเราต้องไปดูแลพื้นที่ลูกค้า อา 3 จังหวัดที่เราต้องรับผิดชอบนั้น ๆ เวลาไปก็ต้องไปอยู่คนเดียวนะครับ แล้วก็ เอ่อ อา อาจจะต้องไปพักตามพวก อา โรงแรมอะไรต่าง ๆ นะครับ แบบนี้เลยสถานการณ์มันเป็นประมาณนี้อะครับ
อ๋อ อืม อืม แล้วทีนี้ คือเรื่องข้อจำกัดเนี่ยครับ คืองบประมาณ หรือว่าเวลา หรือว่า ระยะรายการเดินทางเนี่ย เรากังวลส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับ?
โอเคครับ เอ่อ ส่วนที่กังวลเป็นพิเศษนะครับ บางทีอาจจะเป็น เอ่อ ถ้าเป็นพวกงบประมาณอะไรต่าง ๆ อันนี้จะไม่ค่อยเท่าไรนะครับ เพราะว่าทางบริษัทก็คือสามารถมี มีให้ ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางอะไรได้นะครับ ข้อที่กังวลบางทีก็อาจจะเป็นในส่วนของ อ่า เรื่องการเดินทางไปที่ใหม่ ๆ ที่เราต้อง อ่า ไปหาลูกค้าด้วยนะครับเนาะ บางทีแบบสถานที่นั้นบางที เอ่อ เราไม่เคยไปมาก่อนเลย ไม่เคยคุ้นเลย อย่างเงี้ยครับผม ก็ เอ่อ กลัวเหมือนกันครับ บางทีว่าจะ ไปแบบไม่ทันลูกค้าบ้าง หรือว่าแบบ เอ่อ กลัวว่าอาจจะหลงทางบ้าง เพราะว่าใช้ในส่วนของ เอ่อ Google Map เป็นหลักแบบเนี้ยครับผม เอ่อ ตอนนี้จุดที่กังวลก็จะเป็นพวกเรื่อง เอ่อ การเดินทางแล้วก็เป็นที่ใหม่ ๆ แล้วก็แบบว่ากลัวหลงทางบ้าง แล้วก็เรื่อง เอ่อ สำหรับที่พักโรงแรมมันก็จะมีบ้างเหมือนกัน บางที่ซึ่งมันจะดูแบบ เปลี่ยว ๆ เงียบ ๆ ก็อาจจะมีทั้ง เอ่อ กลัวทั้งเรื่องแบบความปลอดภัยบ้างอะไรบ้าง แล้วก็กลัวเหงาบ้างนะครับ ตรงเนี้ยก็เป็น เอ่อ ความกลัวที่ เอ่อ กังวล โดยรวมจะมา เป็นประมาณเนี้ยครับ
อืม อืม ครับ ก็พอเข้าใจข้อมูลเลยแหละครับ เอ่อ ทีนี้คือขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่า นโยบายของที่ทำงานที่บริษัทเนี่ยครับ คือเขาสามารถที่จะให้เพื่อนร่วมงานไปด้วยได้ไหมครับ? อย่างเช่น อาจจะให้ Sales ไปสองคน เพื่อไปดูแลสามจังหวัด เงี้ยครับ หรือว่าอาจจะเพิ่มเป็นหกจังหวัดก็ได้นะครับ แล้วก็ใช้รถคันเดียวกัน อย่างเงี้ยครับ คือเพิ่มปริมาณงานแล้วก็มีการเพิ่มปริมาณคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ ครับ อืม ครับผม อ๋อ ครับ อา ครับ โอเคครับ อือฮึ ตอน ตอนเนี้ย ณ ปัจจุบันรือ ยังต้องเป็นแบบว่า เอ่อ แต่ละคนก็ต้องดูแลพื้นที่ของแต่ละโซนไปเอง ก็เลยจะ กลายเป็น เอ่อ Sales หนึ่งคนดูแลแบบพื้นที่ที่ไม่ได้แบบว่าทับซ้อนกันน่ะครับผม รูปแบบมันก็เลยจะกลายเป็นต้องไปคนเดียวกันก่อนน่ะครับ แบบนี้
อืม อือ ครับ อ๋อ ครับ โอเคครับ เอ่อ ทีนี้ขอแนะนำเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ที่พักต่างจังหวัดก่อนนะครับ เออ เวลาที่เลือก เอ่อ เว เวลาที่มีการเลือกที่พักต่างจังหวัด เงี้ยครับ คือเราพยายามที่จะ อ่า เซิร์ชหาสถานที่พักอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ครับ มันจะมีพวกการคอมเมนต์หรือว่าการให้ดาวต่าง ๆ น่ะครับ พวก อ่า โรงแรมไหนที่น่าพักมากที่สุด อ่า อย่างเช่น อยู่จังหวัดสระบุรี เงี้ยครับ หรือว่าประจวบคีรีขันธ์ อย่างเงี้ยครับ ก็ เราพยายามที่จะ เอ่อ ฮ่ะ เช่าห้องที่มันเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมมาก ๆ น่าจะมีความ ปลอดภัยมากยิ่ง นิ ขึ้นนะครับ เพราะว่าผม เอ่อ โรงแรมเหล่าเนี้ยครับมันจะมีเรื่องของ อ่า ที่จอดรถ นะครับ แล้วก็เรื่องของสวัสดิการที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับ เขาถึงได้รับความนิยมในเรื่องของดาวที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับ แล้วก็พยายามเช็กเรื่องของการเดินทาง ผ่าน Google Maps ให้ดี ๆ นะครับเรื่องของวิธีการไปพบปะลูกค้า อ่า อาจจะมีการสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมก็ได้ครับว่า หมุดหรือว่า Google Maps ที่ลูกค้าส่งมาให้เนี่ยครับคือมันถูกต้องจริง ๆ ไหม? เราลอง อ่า พิสูจน์เรื่องของการเดินทาง อย่างเช่น การจำลองนะครับว่า โอเค ระยะทางจากที่ทำงานบริษัทไปหาบ้านลูกค้า หรือว่าที่อยู่ของลูกค้ามันใช้ระยะทางประมาณกี่กิโลนะครับ แล้วก็สอบถามว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้มามันถูกต้องจริง ๆ หรือเปล่า? งี้ครับ อย่างนี้ก็น่าจะช่วยลดความกังวลของคุณได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ
อะฮะ ครับ อือฮึ อืม อา อืม อา ครับ อือฮึ อืม โอ้โฮ! ดีมากเลยครับ คำแนะนำตรงนี้นะครับ การแบบ อ่า หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ และแล้ว และแล้วมันเป็นพวกที่พักแนะนำอะไรต่าง ๆ นะครับ แล้วก็รวมถึงการ อ่า ถามข้อมูลคอนเฟิร์มกับทางลูกค้าด้วยนะครับ โอ้โฮ ผมว่าช่วยแบบว่าลดความ อ่า เครียด จะ ก็ตึงเครียดได้ดีเลยว่า เฮ้ย กลัวว่า ก ทีช๊วย กลัวจะหลงทาง กลัวจะไปไม่ทันบ้าง อะไรแบบนี้นะครับผม เอ๊! แล้วถ้าเกิด เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องความเหงาอะครับผม ตรงเนี้ย ผมควรแบบว่า หาแบบว่ากิจกรรมทำเพิ่มเติมดีไหมครับ? ถ้าเกิดแบบว่าเวลาที่แบบต้องเดินทางไปคนเดียว คือแบบ อะ ช่วงเย็น ๆ ค่ำ ๆ มันก็จะ น่าจะพอมีเวลาว่างอะครับ บางทีก็ไม่อยากจะ เอ่อ ให้มันแบบ อ่า ฟุ้งซ่าน หรือว่าเหงาจนเกินไปครับ มีกิจกรรมอะไรแบบ แนะนำไหมครับตรงนี้? ถ้าผม ต้องแบบไปอยู่ต่างจังหวัดตรงนี้
อะ อืม ครับ ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า อา สมมุติจะเดินไป เดินทางไปที่จังหวัดหนึ่งอย่างนี้ครับ คือพอจะมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัด อ บ้างไหมครับ?
ครับ อืม มันจะมี เอ่อ แค่บางพื้นที่อะครับ เพราะว่าด้วยงานผมอะครับ บางทีอาจจะไม่ได้ไปพักที่เดิมตลอดนะครับ มัน มันก็จะมีแค่เพื่อน อ่า ที่บางพื้นที่ที่แบบมีโอกาสได้โทรหา ได้อาจจะได้เจอกันบ้าง อะไรแบบนี้ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอ เอ่อ หรือว่ามีเพื่อนที่อยู่ในโซนแบบนั้นน่ะครับ ตรงนี้
อืม ครับ โอเค ก็พอเข้าใจข้อมูลเลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับ ก็คือสมมุติว่า ถ้าเผื่อเรามีเพื่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่อะครับ? อะ อา เราอาจจะลองโทรหาเขาในขณะที่เราไปพักต่างจังหวัดก็ได้ครับว่า โอเค อ่า พอดีว่า อ่า เดินทางมาที่จังหวัดนี้ แล้วทีนี้ คือจะได้มาพบปะลูกค้า อย่างเงี้ย ถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ ๆ เงี้ยครับ ลองจะอาจจะชวนเขาออกมาทานข้าว อย่างนี้ แล้วก็ถามข่าวคราวอะครับ ความเป็นมาว่า ตอนนี้สบายดีอยู่ยุ้ยหรือเปล่า? อย่างนี้ครับ หรือบางครั้ง คือถ้าเรา เอ่อ อยากกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการขอไปพักที่บ้านเพื่อน อย่างนี้ก็ได้ครับ ก็ขอความกรุณา อย่างนี้ครับ แล้วก็อาจจะมีพวกกระเช้า หรือว่าสิ่งตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเพื่อน อย่างงี้ก็ได้นะครับ หรืออีก 1 วิธีก็คือสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเดินทางไปต่างจังหวัดที่ค่อนข้างไกล หรือเป็นพื้นที่ที่เราไม่รู้จักจริง ๆ อย่างงี้ครับ แล้วเราก็ไม่ ไม่ได้สนิทกับใครเลย อย่างนี้ครับ ผมแนะนำว่า ถ้าในช่วงตอนเย็น อย่างเงี้ย เราอาจจะมีความรู้สึกเหงา อาจจะลองไปเดินห้าง หรือไปชอปปิงตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างงี้ครับ ก็ได้ครับ อาจจะเป็นการไปนั่งดื่มดริงก์เบา ๆ อยู่ที่ร้านนั่งชิล หรือถ้าเราชอบไปชอปปิง หรือว่าไปเดินตลาดนัด เราอาจจะเซิร์ชหาข้อมูลหรือว่าสอบถาม อ่า เจ้าของโรงแรมก็ได้ครับว่า ถ้าเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ ๆ แถวเนี้ย มันพอจะมีไหม? อย่างเงี้ยครับ หรือว่าถ้ามีพวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเยอะ ถ้าเราชอบไปสังสรรค์อะครับ เราอาจจะลองไป อ่า สถานที่เหล่านั้นดู เพื่อระบายความแก้เหงาก็ได้นะครับ ประมาณนี้เลยครับ
ครับ อืม อืม อา ครับ อือฮึ ๆ ครับ อืม โอ้ ที่คุณแนะนำมาอันนี้แบบน่าสนใจ แล้วก็ดีมากเลยนะครับว่า เอ๊ะ! อย่างเช่น สมมุติ เอ่อ ถ้าช่วงเย็น ๆ นะครับ เอ่อ อ มืด ๆ หลังเลิกงานครับ ก็ปะอาจจะไปทั้งเดินเล่นตลาดนัดก็ได้ แบบว่าผมว่า โอ้โฮ! การที่แบบได้ ได้ไปเดินซื้อของ ไปเดินคุยกับผู้คนตามท้องถิ่นใหม่ ๆ เผลอ ๆ เราได้ อ่า รู้จักเส้นทางใหม่ ๆ รู้จัก อ่า อาหารดี ๆ อร่อย ๆ ใหม่ ๆ นะครับ แล้วก็ราคาที่แบบราคา ราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปด้วยอีก โอ้โฮ! ดี เออ ผมว่าอันนี้มันได้ประโยชน์หลายต่อแบบช่วยคลายเครียด ช่วยแก้เหงาได้อีก หรือว่าอาจจะเป็นถ้า ซ โอ้โฮ! ร้านนั่งชิลที่คุณบอกก็ยิ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับ เพราะบางทีมันก็แบบ เอ๊ ถ้าเราไปแบบตลาดบ่อย ๆ แล้ว บางทีมันก็เบื่อ ไม่รู้จะ อ่า ไปที่ไหนครับ การไปนั่งชิล ๆ ฟัง อ่า เพลง ดื่มเครื่องดื่มเบา ๆ บ้าง ผมว่ามันก็เป็นการแบบคลายเครียด แล้วก็ เอ่อ ช่วยในส่วนของผ่อนคลายบาง ท บางวันที่แบบบางทีอาจจะ อ่า เอ่อ การทำงานที่มัน จ ค่อนข้างเหนื่อย เดินทางทั้งวันขับรถตลอด อะไรแบบนี้นะครับ โอ้โฮ ตรงนี้ ผมว่ามัน <tsk> ดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวจะแบบค่อย ๆ ลองไปปรับนะครับผม ในการที่แบบว่าต้องไปเจอในสถานการณ์อะไรใหม่ ๆ นะครับผม อืม เอ แล้วถ้าเกิด เอ่อ การออกกำลังกายใน อ ที่ที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ย คุณว่ามัน มันพอจะมีที่ไหนที่ผมอาจจะพอไป <tsk> ออกกำลังกาย หรือว่าทำกิจกรรมได้ด้วยไหมครับ? แบบนี้
อืม ครับ อืม อือฮึ อืม ครับ อืม ครับ แปลว่า คุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการออกกำลังกายเลยทีเดียวนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีเนาะ เราอาจจะลองค้นหาสถานที่ฟิตเนสหรือว่ายิมต่าง ๆ อ่า อยู่ในสถานที่อำเภอหรือจังหวัด อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับ คือ ถ้า ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ย คือถ้าเรามีการออกกำลังกายสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยมากเท่าไร เงี้ย คือร่างกายเราจะไม่คุ้นชินเนาะ มันก็อาจจะมอบความตื่นเต้นให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับ สมมุติว่า ถ้าเผื่อเราก็เคยไปยิมอยู่ที่กรุงเทพบ่อยแล้ว แต่ทีเนี้ย เราลองมายิมต่างจังหวัด มันจะมีเครื่องเล่นที่ดูแปลกตา แล้วก็มีผู้คนที่เราไม่รู้จักเยอะแยะมากมายเลย อ่า แล้วทีเนี้ย เราได้ไปเจอกับบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักมาก อย่างเงี้ย อาจจะทำให้ไรสมองของเราเกิดการตื่นตัว เฟรช แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ แล้วก็ออกกำลังกายอยู่ที่สถานที่นั้น ๆ ด้วยก็ได้ครับ หรือบางทีเราอาจจะลองเซิร์ชหาค้นหาพวก อ่า สถานที่ที่มันเป็นสาธารณะนั้นก็ได้ครับ สวนสาธารณะ หรือว่า อ่า สถานที่ที่มันมีการ อ่า การเต้นแอโรบิก อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้เลยทีเดียวนะครับ กับที่นี้ อ่า ผมก็มีอีก 1 วิธีมานำเสนอนะครับ ก็คือเราลองคิดเสียว่า มันเป็นการผจญภัยในต่างจังหวัดก็ได้ครับ อาจจะมีการวางแผนก็ได้ว่า อา โอเค ในสัปดาห์เนี้ย เราจะเดินทางไพที่ ไปที่จังหวัดนี้นะ แต่ว่าตอนที่เราทำงานเสร็จ หลังจากนั้นเราจะไปสถานที่ต่าง ๆ ต่อ เช่น ไปฟิตเนส หรือว่าไปร้านอาหาร อะไรอย่างนี้ ที่เราไม่รู้จักกันเลยครับ ก็จะมอบความตื่นเต้นให้กับเราไม่มากน้อยทีเดียวเลยนะครับ
ครับ อา โอเค ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อ๋อ อา ครับ ครับ อืม อืม ครับ อืม โอ้โฮ! โอเคเลยครับ วันนี้น่าสนใจมากเลย ที่คือวิธีที่คุณแนะนำมา ให้มองว่ามันเหมือนเป็นการผจญภัยนะครับ แล้วเราจะได้แบบว่า เออ สนุกไปกับมันนะครับ แล้วก็พร้อมกับการที่ยารับมือ แล้วก็แก้ปัญหาในส่วนของอุปสรรคต่าง ๆ ที่มันเข้ามา ว่าจะเป็นทั้ง อ่า เรื่องของการเดินทาง งานอะไรต่าง ๆ รวมไปถึงความเหงา โอ้โฮ! ผมว่าวันนี้ดีมาก ๆ เลยครับ ก็ยังไงต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ มาก ๆ เลยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะค่อย ๆ ไป อ่า ปรับนะครับผม อ เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันแบบลงตัว แล้วก็ อ่า เรารู้สึกแบบว่าสนุกมากขึ้นนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ
อืม ครับ ลองเอาคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผมแนะนำวันนี้ไปลองปรับใช้ให้มาก ๆ นะครับ ผมหวังว่าจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ